คือถ้าเป็นตอนเด็กเนี่ยเป็นคนที่กินน้อยค่ะ กินน้อย แล้วก็น่าจะเป็นกรรมพันธุ์ ก็คือรูปร่างผอมด้วย แล้วก็กินน้อยอีก เลยทำให้เราแบบ ผอม แต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเราโดนคำวิพากษ์วิจารณ์มาก ๆ เข้าเนี่ย ด้วยความที่เป็นเด็กเราก็ไม่ชอบอะค่ะ ให้ใครแบบมาวิจารณ์รูปร่างเรา อย่างเงี้ยค่ะ เราก็เลยไป อ ขอให้พ่อแบบซื้อยาบำรุงอะไรมาก็ได้แบบ ใน ในขั้นตอนแรกนะคะ เราคิดว่า เราควรจะปรับเปลี่ยนตัวเอง ให้พ่อซื้อยาบำรุงให้มันเจริญอาหาร หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาให้เรากิน แล้วก็พ่อก็ซื้อมาเราก็กิน ปรากฏว่า มันก็ไม่ได้ทำให้แบบรูปร่างดีขึ้นน่ะค่ะ ก็ยังคงผอมมากเหมือนเดิม แล้วก็ยังได้รับคำวิจารณ์อะไรต่าง ๆ นานาเนี่ย เหมือนเดิมเลยทั้งจากญาติทั้งจากเพื่อนน่ะค่ะ
อืม อืม โอ้โฮ อา อืม แล้วอย่างเงี้ยค่ะ ตอนที่กินยาบำรุงไปอะ โอเคไหมคะ?
คือมัน ความรู้สึกตอนนั้นน่ะ เราโอเคตรงในส่วนที่ว่า เอ่อ เรากินข้าวได้เยอะขึ้น เรา เรารู้สึกว่าเราเต็มที่แล้วนะ เรา เราก็ไม่ได้แบบว่าไม่กินข้าว พ่อแม่ก็ไม่ได้บ่นว่า เอ่อ เราไม่กินข้าวแล้ว ทีนี้พอกินข้าวเยอะขึ้นเนี่ย มันก็ยังผอมอยู่ดี แล้วคนก็ยังมาวิจารณ์ แล้วเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนน่ะค่ะ เพื่อนก็แบบว่าชอบล้อเนาะ เด็ก อะไรอย่างเงี้ย เขาก็ล้อไปนู่นนี่นั่นใช้คำล้อ เราก็เลยแบบค่อนข้างที่จะโกรธ หลังจากนั้นก็เลยมาเปลี่ยนตัวเองใหม่แล้ว ในเมื่อฉันอ้วนขึ้นไม่ได้ ฉันจะเป็นคนที่ ใครว่ามา ว่ากลับ อย่างเงี้ย นี่ นี่คือวิธีที่ใช้ตอนเด็กอะค่ะ ใครว่ามา ว่ากลับ ใครว่าฉันผอม ฉันจะหาข้อด้อยของคนนั้นน่ะ เพื่อที่จะว่าเขากลับอะค่ะ
แบบ นี้เหรอคะ? โอ้โฮ อืม อ้าว แล้วอย่างนี้ทำยังไงอะคะ ถ้าสมมุติแบบว่า อา มัน มันเกิดอะไรขึ้นไหม?
ค่ะ และ แล้ว แล้วมันเลยทำให้เราเป็นเด็กที่ปากจัด ด้วย ตอนที่เป็นเด็ก ค่ะ
อ๋อ เหรอ? อ้าว! อันนี้ตอนประมาณแบบว่ากี่ขวบอะคะ? ก็คือตอนประถม
ตอนแบบประมาณ ปลาย ๆ ประถม แล้วก็มัธยมอะคะ ช่วงประมาณนั้น อย่างเช่นแบบว่า มีคนมาว่าเราว่าแบบ "ผอมจังเลย" คือศัพท์สมัยนั้นนะ เขาจะเรียกว่าไม้เสียบผี แล้วก็ไม่เข้าใจว่า ไม้เสียบผีคืออะไร? "ผอมจังเลยอย่างกับไม้เสียบผี" อย่างเงี้ย หรือว่าบางคนบอกว่า "เนี่ย ผอมมากเลยเนี่ย เราอะเตะขาเธอหักได้เลยนะ" อะไรอย่างเงี้ย แล้วเราก็เลยแบบโกรธ เราก็เลยสวนกลับเข้าไปว่า "ก็ใช่สิขาเรามันเล็กนิดเดียว มันไม่ได้ใหญ่เหมือนตอม่อเหมือนขาเธอนี่ มันจะได้แข็งแรงขนาดนั้น เตะขาคนอื่นหักได้" อะไรเงี้ย ก็คือใช้วิธีนี้อะค่ะ ใน การ ที่แบบสวนคนอื่นกลับไปอะ ก็เลย
อืม โอ้โฮ อา เหรอ แล้วเขาเป็นยังไงบ้างอะ?
แล้วก็ อืม มีหน้าหงายไปเหมือนกันนะคะ เพราะว่าเขาก็ไม่ ไม่คิดว่าเราจะ สวนกลับไปแบบใน ในอวัยวะของเขาเหมือนกัน อย่างงั้นน่ะค่ะ